So, wie entschei äh, wie entscheidest du zwischen Beruf und Privatleben?
Das ist ganz interessant, denn, äh, ich finde, erst recht in Deutschland ist es ja eine Frage, die vielen sehr naheliegt. Erst recht seit der Coronapandemie ist es sehr interessant, dass man, äh, Beruf und Privatleben am besten auch trennen sollte. Wie kann das natürlich passieren? Natürlich wird in Deutschland die Work-Life-Balance ja s sehr stark gefordert. Also, man will, dass man alle Urlaubstage nimmt und dass man nicht zu viel arbeitet. Wird das konkret auch immer umgesetzt? Nicht unbedingt, aber in den meisten Fällen funktioniert das ja.
Mhm. Oh ja, guter Punkt. Auf jeden Fall. Mhm, ja. <laughs> Ja, das das verstehe ich. Ähm, wenn du jetzt sagst: „Es wird das immer konkret umgesetzt?" Hast du da private Erfahrungen, die dafür oder dagegen sprechen?
Auf jeden Fall. Ich kann aus persönlicher Erfahrung sprechen, dass mir so 'n Extremfall zum Glück noch nicht passiert ist. Also, in meiner beruflichen Laufbahn lief es immer so, dass Arbeit und Privatleben dann auch getrennt wurde, weil teilweise was ich persönlich auch wichtig finde, ich möchte ungerne den Beruf in mein Privatleben mit einmischen, außer natürlich, ich starte 'n Start-up, was ich aktuell nicht vorhabe. Aber ich kenne je ich kenne jemanden, äh, in meinem näheren Umkreis, der im Finanzbereich in Frankfurt arbeitet, und bei denen ist es echt übel. Er arbeitet bis zu 10 Stunden nachts am Wochenende auch und es ist echt so 'ne Grauzone dann auch, die sich dann entwickelt, wo man Beruf und Privatleben dann nicht trennen kann. Und ich finde einfach, das Privatleben sollte sehr stark gefördert werden.
Ja, gut. Sehr schön. <chuckles> Ja, verständlich. Aha. Okay. Mhm. Okay. Hast du da jetzt ganz speziell irgendwelche Dinge, Strategien, Taktiken, wie du dein Privatleben mehr in den Vordergrund rückst oder wie du es schaffst, das wirklich so zu trennen, dass du nach der Arbeit abschalten kannst und dich auf deine Familie, deine Hobbys oder was auch immer konzentrieren kannst?
Auf jeden Fall. Ich finde, ein wichtiger Bestandteil im Arbeitsleben ist auch die Aufgabenverteilung. <clears throat> Wenn man zu viel aufm Tisch hat, muss man das auch über das Team verteilen, beispielsweise man gibt es an Kollegen weiter, oder man macht es einfach an einen anderen Tag. Und sobald man sagt: „Hey, ich habe für heute genügend gearbeitet, oder ich baue mir jetzt 'n paar Überstunden auf und nehme mir dann die Woche drauf 'n paar Tage frei." Dass man da wirklich sein Standbein da reinhält und sagt: „Hey, ich habe hier ein Durchsetzungsvermögen, ich priorisiere mein Privatleben." Und in den meisten Fällen respektieren das die Kollegen beziehungsweise die Vorgesetzten auch immer. Und was nach der Arbeit hilft immer für mich ich komme nach Hause und versuche erst mal runterzukommen. Erst mal 'n bisschen Zeit für mich zu haben, denn ma in vielen Berufen hat man sehr viele soziale Interaktionen, sehr viel Input. Es passiert einfach sehr viel. Und dort einfach die Zeit zu nutzen, zu reflektieren: „Was ist heute passiert? Was habe ich gut gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Wie kann ich das als Lernerfahrung sehen?“ Und dann noch andere Perspektiven von, äh, Freunden und Familie hören. Zum Beispiel Art es war 'n stressiger Tag einfach, war schwierig, da andere Perspektiven zu hören. Liege ich falsch oder gibt es war's einfach der Kollege, der mal wieder sehr anstrengend war?
Mhm. Ja. Ah, guter Punkt. Mhm. Ah, ja. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Ja, okay. Das heißt aber, dir fällt das eigentlich gar nicht wirklich schwer, das jetzt zu trennen? Also, du kannst auch schon auf der Arbeit sagen, ähm: „Das lasse ich d hier, das mache ich an 'nem anderen Tag." Und du hast auch keine Probleme, auch mal Überstunden zu machen, weil du weißt, irgendwann kannst du dafür mal mehr Zeit mit der Familie verbringen? Das ist für dich gar nicht so 'n großes Thema, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe?
Auf jeden Fall. Ich finde persönlich, Kommunikation ist in jedem Lebensaspekt einfach essenziell, sowohl auf der Arbeit als auch im Privatleben. Generell, wenn man mit Menschen zu tun hat man muss klar kommunizieren, aber auch natürlich die andere Seite nachvollziehen können, weil wenn der Chef sagt: „Hey, für diese ein, 2 Wochen ist es 'n wichtiges Projekt, wir brauchen dich hier." Dann kann man natürlich sagen: „Okay, ich bin dabei, aber dafür müsst müsste ich dann danach 'n bisschen runterfahren, denn beispielsweise ich habe dann zu viele und äh, Überstunden dann aufgebaut." Weswegen Kommunikation da ein sehr großer Faktor ist. Und ich kann von Glück sprechen, dass ich bis jetzt noch nicht so 'n Extremfall hatte wie der Kollege jetzt, der im Finanzbereich ist.
Mhm. Mhm. Nachvollziehbar, ja. Ja, okay, das ist ja schon mal gut. Aber man hört ja jetzt auch immer wieder, dass oft ähm, wenn man das Privatleben höherstellt, dass dann darunter die Karrierechancen leiden. Machst du dir da manchmal Gedanken, ähm, dass du quasi dein Privatleben zu sehr fokussierst und dir dadurch, ich sage mal, Chancen auf irgendwelche, äh, neuen Jobs weggenommen werden?
Das könnte in Zukunft auf jeden Fall passieren, wobei ich finde, das Ganze wandelt sich 'n bisschen in der Gesellschaft und es ist natürlich auch kultursabhängig. Beispielsweise jetzt in Amerika, da wird ja sehr wertgeschätzt, dass man viel arbeitet, immer da ist und trotzdem performt. Wobei in Deutschland ja eher solange du deine Arbeit machst und ablieferst, ist alles okay. Dann kannst du dir auch die Zeit nehmen für dein Privatleben, aber solange du deinen Beruf ausübst, solltest du das richtig machen und das dann auch korrekt ausführen. Solange du deine Aufgaben erledigst, sollte es kein Problem sein, und die Karrieremöglichkeiten sind dann trotzdem da. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, finde ich heutzutage okay, gerade ist es sehr schwierig, äh, Jobs zu finden, aber gibt es genügend Möglichkeiten, nach anderen Berufsfeldern oder Unternehmen zu suchen.
Mhm, okay. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Okay. Ja. Mhm. Okay, also du bist, äh, der Typ von Mensch, der dann sagt: „Wenn ich hier nicht die Chancen geboten bekomme, die ich verdient habe,“ dann hast du auch kein Problem, ich sage mal, die Firma zu wechseln?
Auf jeden Fall. Es ist sogar passiert auch viel häufiger heutzutage, als man denkt. Früher war's ja immer so, man bleibt bei einem Unternehmen, wo man gestartet hat. Man ist dort 30, 40 Jahre. Heutzutage hat man dann die Probleme, man kriegt diese Mitarbeiter nicht weg. Aber heutzutage jetzt für viele in uns also in den jüngeren Alter sagen dann: „Hey, es gibt ich war jetzt hier für 1, 2 Jahre, habe hier meine Erfahrungen gesammelt. Ich versuche mal was Neues.“ Und man sieht so diese Aufstiegsmöglichkeiten dann auch und versucht dann auch, andere Bereiche dann auszuprobieren, weil auch die Welt an sich sich so stark wandelt.
Ja, okay, ist sehr gesund. Mhm, ja. <chuckles> Ja, genau. Ja. Ja, genau. Also das das ist auf jeden Fall 'ne spannende Entwicklung, die man da beobachten konnte, dass es jetzt immer mehr zu 'nem Arbeitnehmermarkt wurde. Also aber du hast gerade davon geredet, ähm, diese Leute, die 40, 50 Jahre in der Firma waren und die man jetzt nicht wegbekommt. Hast du da gerade an irgendwas Spezielles gedacht oder war das einfach nur äh, 'n Beispiel?
Das ist spannend, weil ich finde persönlich ich kenne das aus der Generation von meinen Eltern oder viele Personen in dem Alter. Ich hatte Arbeitskollegen auch, die in dem Alter sind, die jetzt so 50, 60 jetzt ungefähr sind. Und da ist es jetzt interessant, da ist es sehr schwierig für die, Beruf und Privatleben zu trennen, weil für die war's der Be Beruf alles, was sie hatten, ne? Das war deren Alltag erst recht bei vielen, die ich kenne, die viel mit der Firma unterwegs waren, oder die ganzen Arbeitskollegen war deren Freundeskreis. Und wenn diese Abhängigkeit dann da ist, ist es halt dann diese Grauzone. Wie trennt man Beruf und Privatleben? Und sie zerreißen sich. Ich hatte eine Kollegin, sie hat sich jeden Tag einfach komplett den Kopf zerrissen wegen der Arbeit, selbst als sie zu Hause war, am Wochenende auch. Und ich da tun mir diese Personen auch 'n bisschen Leid, dass die das einfach nicht trennen können natürlich, aber es ist halt auch gegeben aus der Situation, wie sie halt dann auch aufgewachsen sind.
Ja. Oh Mann. Hm. Glaube ich. Mhm. Ja. Du meine Güte. Ja. Na klar, also das ist für dich schon eher 'n Problem der Vergangenheit, dass es jetzt noch vereinzelt gibt auf jeden Fall, aber du hast es ja schon erwähnt mit der Wandel mit dem Wandel des Arbeitsmarktes und dieser Philosophie, dass man inzwischen nur ein bis 2 Jahre in einer Firma bleibt, dass das Ganze sich in der Form wahrscheinlich erst seltener abspielen wird.
Auf jeden Fall.
Okay, das ist ja interessant. Und, ähm, würdest du jetzt oder gab es schon Situationen, wo du das ganze bereut hast, dass du, ich sage mal, das Privatleben ich will nicht sagen über die über den Beruf gestellt hast, aber ich sage mal nicht den das Privatleben nachgestellt hast?
Zum Glück noch nicht. Es kann auf jeden Fall sein, dass so eine Situation mal kommen könnte. Aber ich würde das dann auch im Nachhinein dann auch als gute Lernerfahrung sehen. Es ist einmal 'ne Kleinigkeit nur passiert, wo der mein Beruf es war 'ne sehr stressige Woche, aber es kam auch dann noch 'n Zwischenfall in mein Privatleben. Natürlich habe ich das in dem Moment dann auch priorisiert, aber letztendlich war dann, äh, das Problem, was ich auch vorhin erwähnt hatte, die Kommunikation. In der Situation habe ich's auch nicht sehr gut kommuniziert und betont, wie wichtig das dieser Zwischenfall in dieser i in meinem Privatleben dann auch eine Rolle spielt. Aber daraus habe ich gelernt, und vor Kurzem gab es auch 'ne ähnliche Situation, aber habe dann es offen kommuniziert, direkt angesprochen, natürlich auch die andere Seite gehört, um zu verstehen, aber in vielen Fällen können die das dann auch nachvollziehen. Also die haben dafür größtes Verständnis dann auch. Aber das ist auch 'n Extremfall.
Okay, gut. Mhm. Ah, ungünstig. Natürlich. Aha. Mhm. Ja. Okay. Also, ist vielleicht gar nicht das Problem wirklich, dass der Beruf oder die Arbeit so streng ist, sondern dass man vielleicht einfach noch die Hemmung hat, ehrlich zu sein, weil wenn man ehrlich wäre, dann kann man zusammen an 'ner Lösung arbeiten?
Genau. Und ich finde, das spielt auch 'ne sehr sagt auch viel über den Arbeitgeber dann auch aus, dass man einfach kooperativ dann zusammenarbeitet oder falls es mal nicht lief, im Nachhinein dann offen darüber sprechen kann, wie man d äh, es zukünftig einfach besser machen kann, dass diese Transparenz einfach vorhanden ist.
Ja. Mhm. Okay. Und du hast jetzt 2, äh, Situationen angesprochen, wo du dich dann eher für das Privatleben entschieden hast. Ähm, ging das da dann um Familienmitglieder oder waren das einfach Hobbys, die da, äh, dir in die Quere kamen?
Genau, das war in dem Fall in beiden Fällen eigentlich, waren das Familiensituationen. Aber persönlich muss man auch was auch sehr gut passt zwischen Berufsleben und Privatleben man muss sich Prioritäten setzen. Und wenn man einen Vollzeitberuf ausübt, hat das natürlich eine der obersten Prioritäten. Manche würden auch sagen: „Okay, familiäre Zwischenfälle sind da drüber", was in dem Fall auch für mich eine große Rolle gespielt hat. Aber für mich ist dann der Beruf auch sehr weit oben dabei, und dann andere Sachen wie Freizeit oder so unter der Woche spielen dann eine geringere Rolle. Dafür habe ich ja zum Glück dann die weitere Freizeit oder das Wochenende. Und ich nutze dann das Wochenende dann auch, um irgendwie unterwegs zu sein, um auch mich komplett von der Arbeit abzulenken, dass ich einfach nicht darin dass ich diesen Schnitt einfach dann einbaue.
Ah, okay. Natürlich, ja klar. Mhm. Ah. Ja. Aha. Oh, okay. Ja, so sollte das sein. Okay, das ist spannend, also du hast da dann quasi deine Reihenfolge mit Familie, dann Arbeit und dann erst Privatleben beziehungsweise dann halt Hobbys. Das heißt jetzt, es gab jetzt noch keine Situation, wo beispielsweise jetzt zum Beispiel irgendein Verein, in den du bist, der mal gesagt hat: „Hey, kannst du da mal kommen und du müsstest arbeiten", dass du dich dann für den Verein entschieden hast? So was gab's jetzt noch nicht?
Korrekt. Das gab's in der Vergangenheit nicht oder auch Situationen, wie wenn Freunde gesagt haben: „Hey, komm, w wir haben irgendwas geplant oder so oder wir müssen da hin." Ähm, wenn es etwas Kurzfristiges ist, dann sagt man halt: „Nein, ich muss arbeiten." Aber wenn es was Längeres ist, was geplant wurde, kann man sich dann 'n Urlaubstag nehmen, oder wenn man die Möglichkeit hat man geht dann einfach früher nach Hause und sagt dann: „Hey, heute Abend ist ein Event, aber dafür arbeite ich dann morgen länger“ oder „Ich habe genügend Überstunden, ich bin flexibel genug und kann das dann auch so einsetzen." Also, da gibt es auch genügend Möglichkeiten, aber ich kann auch nur für mich sprechen. Ich denke mal, da sind andere dabei, die da nicht so flexibel sind.
Mhm. Ja. Ah ja klar. Mhm. Genau, da ist Flexibilität, glaube ich, 'n großer Punkt, der von Arbeitnehmer zu Arbeitnehmer sehr unterschiedlich ist.
Genau.
Okay. So, das waren sehr viele spannende Einblicke. Danke dafür.
Ja, vielen Dank für die Fragen und ich bedanke mich dann auch für das Gespräch.
Jo, dann danke dir.